Wah, keren keren keren. Dan dengan, eee, aktivitas Kakak, sega seperti ini, Kak, tadi kan, eee, dengan udah ngatur rutinitas bahkan dari besoknya tuh harus ngapain, eee, langkah dari awal bangun tidur tadi sudah tertata juga dan bahkan kalau ke tiba-tiba ada kerjaan mendadak, eee, kamu terima tapi jadinya mengorbankan istirahat gitu, eee, kamu pribadi merasa, eee, dengan seperti ini dari keluarga mungkin, itu support enggak sih Kak? Dengan, eee, rutinitas yang seperti ini? Atau sempet, eee, ngomel juga nih kayak, "Ih nanti kamu capek gitu-gitu," apa enggak, Kak?
Sangat sih. Nggak nggak nggak. Sangat sangat men-support sih, apalagi dari dari istri ya. I istri itu sangat support banget karena memang dia tahu suaminya ini bisa dibilang kayak seniman gitu. Maksudnya, eee, kerjaannya itu bukan kerjaan yang kantoran pagi sampai malem, enggak. Walaupun ker eee, memang aku kerja di kantor, di radio tapi kan waktunya fleksibel gitu ya, industri kreatif. Jadi, enggak terlalu membebani gitu, jadi dia tuh lebih kayak mencoba mengerti dan meng me akhirnya mendukung juga ya pada akhirnya dengan model kerja yang seperti ini dan mencoba untuk menjelaskan ke keluarganya. Karena itu yang ak kadang aku susah untuk menjelaskannya, ke keluarganya gitu kan kerjaan yang seperti ini biasanya kan banyak orang-orang yang kayak, "Emang ada uangnya ya? Emang bisa ya menghidupi gitu?" Kayak, ya itu akhirnya istriku lah yang mencoba untuk menjelaskan. Biasanya sih gitu.
Oke. Oh, mhm mhm. Di industri kreatif gitu ya, Kak? Ah, nah, baik. Oiks, mantap mantap. Oh ya. Iya, mhm. Oh, oke. Wah, keren banget, Kak. Tapi sejauh ini gimana, Kak, dengan, eee, strategi ke m cara mau menyeimbangkan kehidupan tadi ya, baik itu kerja maupun pribadi, kamu udah ngerasa puas enggak sih, Kak? Atau merasa mungkin nanti kedepannya akan kamu kembangkan lagi juga nih di, eee, beberapa aspek.
Mmm, kayaknya iya sih ya. Dan aku juga la malah pengen mengembangkan ke beberapa aspek, malah pengen bikin usaha sendiri. Supaya usaha kreatif ini selesai. <chuckles> Karena kalau udah punya usaha pribadi kan jauh lebih tertata lagi ya pastinya. Jadi heeh. Dan aku bisa lebih lega juga akhirnya selesai dengan situasi dan, eee, pe sistem pekerjaan yang seperti ini bisa berakhir gitu.
Oh, oke. Oh, ya ya. Bener bener. Iya sih, masuk akal masuk akal.